هاقول لِك، اللي هو عمله معايا إن أنا كنت باجيب ملازم من اللي قبل ال اللي قبل المادة يعني وكده، باجيب ملازم تبقى فيها أسئلة يعني، فهو كان بيجيب الأسئلة دي ويقعد يسألني <tsk> فالمهم إيه، عارفة اللي هو لمّا شافني متوتّر فراح جاب ال قال لي إيه، قال لي طَب هات الملزمة طَب أذا آآ، أشرَ آآ، اسمه إيه ده، أسألك في الأسئلة اللي موجودة، جِبت الأسئلة حرفيَا بعد أمّا جابها لي وقاعد يسألني وبتاع لقاني زي الفُل، قال لي طَب ما أنت زي الفُل أهُو أُومال أنت متوتر ليه؟ آه بالضبط أنت متضايق نفسك ليه؟ اللي هو يعني ماله الcassette <laughs> هو نفس اللفظ كده، عارفة؟ عايز أقول لِك هو قال لي نفس الكلمة كده يعني آآ، ولدي عارفة اللي هو يي
امم. تمام، آه. إمم. <tsk> أسألك، آه. آه، تمام. تمام. أُومّال في إيه بقى؟ <laughs> آه. <chuckles> <giggles> أيوه <laughs> قال لك عشان مذاكر فخايف، <chuckles> صح؟ آه.
آه قال لي نفس كلمة بيقول لي، بيقول لي ما له الcassette كده اللي هو يعني ت عادي أنت خايف من إيه؟ أنا ضحكت، عايز أقول لِك الحِتّة دي قللِت توتر معايا أوي، بجد يعني، ما انساهاش، ما انساش اليوم ده. فبرضه دخلت
إمم. ثآه. إمم. بيحاول يكون سَند اللي هو يبقى داعم ليك كده و وإن هو آآ ما يحسسكش إنك مُقصّر أو ما يحسسكش إنّك آمم <tsk> إنّك واقع في حاجة، بالذات لمّا تلجأ له في ليلة تكون فيها امتحان كده آه.
آه. أيوه. لا خالص، خالص، بالعكس بيسندني جامد، وعايز أقول لِك كمان إيه يعني هو زي ما قُلت لِك بيكلمني بالمنطق، فهو فعلًا وقت وقتها بعد أمّا قال لي الكلمة دي، قال لي: "ما تخافش" قال لي: "الموضوع مش مش مش موتّر أوي، أنت عملت تم تم أنت عملت إيه في المادة ال4 ال3 سنين اللي فاتوا؟" قُلت له. "جبت فيهم تقدير." قال لي: "هتعمل نفس الكلام بالضبط" قال لي قال لي: "ما تخافش من حاجة" قال لي: "ما تتوترش أصلًا من ال من المادة، أو ما تتوترش من حاجة معينة لإن أنت لسه هتشوف في حياتك اللي هيوتّرك أكتر، فيعني خلّيك في الحاجة البسيطة كده يعني، خلّيك في الحاجة البسيطة كده إيه آآ، ابدأ اتعامل معاها عشان تقدر تتعامل مع الأصعب بقى، يعني أنت بدال ما أنت لمّا أنت مش عارف تتعامل مع السهل، هتعمل إيه مع الصعب؟" فكلامه أقنعني يعني عايز أقول لِك إن أنا كمان
إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. أكيد، ده حقيقي. إمم. أيوه آه، هو هو حَسّ يعني هو هو دايمًا كان بي امم.
من النوع اللي لما باتوتّر قولي، قولي، اتفضّلي.
آب آآ، يعني هو دايمًا بيدخل لك من حِتّة المنطق، اللي هو طول الوقت آآ هو حاسس إنّك لمّا بت آآ لمّا الكلام بيبقى منطقي ب بت بتستوعبه وبتصدقه، فهو بيدخل لك من الحِتّة اللي أنت مصدّق فيها.
إمم. بالضبط. بالضبط كده، بالضبط. هو ب هو عارف ال م عارف المدخل الصح، فهو يعني بيفهم الحِتّة دي، يعني كان بيفهم ما برضه ك فرق السن برضه فرق الخبرة فكان يعني فاهم في الحِتّة دي، عايز أقول لِك يعني كلامه وقتها أقنعني فعلًا و <tsk> عارفة اللي هو بقيت باحاول إن أنا أتعامل فعلًا مع الكلام ده بقى لمّا كبرت بقى ودخلت عارفة <tsk> لمّا كمّلت بقى واشتغلت وكده، بقيت باعرف أتعامل مع الكلام ده، حتى أنا أصلًا عايز أقول لِك آه.
آه. إمم. أكيد طبعًا، أكيد. آه. لسه برضه بيسندك بترو بتلجأ له لمّا بتكون ت حاسس إنّك في حاجة مش عارف تتصرف فيها، موقف أو تبع الشغل، أو حتى لو موقف إنساني، بتحس إنه لسه معاك كده، وساندك؟
آه طبعًا.

أيوه، بالضبط، اللي هو أنا اتصرّفت فعلًا، اتصرّفت اللي هو عرفت اتعامل.
ح حسيت بالإنجاز بقى لمّا خلّصت، حتّى لو عكّيت شوية في الأول، وبَعد كده حاولت تلِم الموضوع، حسيت إنّك م أنجزت حاجة؟ آه، قل لي.
أقول لِك حاجة آه، آه، حسيت من ناحية إن أنا حسيت إن أنا أنجزت، فأنا أنجزت. إيه الإحساس بقى اللي جا لي وقتها، الإحساس اللي جا لي وقتها إن أنا اتعلمت الحاجة دي، فعايز أقول لِك يعني بَعد كده بقى، بَعد الموضوع ده، والمَوقِف ده لمّا عدّى عليه فترة أهو كده شوية، عايز أقول لِك من بَعدها بجد، بجد يمكن أنا مش ناسي ال مش ناسي الخطوات اللي أنا ممكن أعمل بيها القضية مثلًا. يعني مثلًا لو في حد
إمم. إيه هي؟ إمم. إمم. أيوه، عشان عل أنت علِّمتها بنفسك.
خلاص اتعلمتها بنفسي من الخطوة الأولى، لحد آخِر خطوة، فهمت كلّ حاجة، فالموضوع لمّا أجي أرجع له تاني بَعد كده، هافتكر كلّ حاجة، لإن أنا خلاص أنا اتعلمت. اللي هو خلاص أنا خَدت الصدمة بقى، زَي ما بيقولوا كده.
آه، إمم. آه، طبعًا أكي أ طَب وهو خالك بقى بيتعامل معاك بنفس الأسلوب في كلّ ال آآ في كلّ القواضي، أو في كلّ الحالات، والّا في حاجات يقول لك لأ، بالحرف اعمل كذا، وكذا، وكذا؟
والله بُصّي، يعني هو فعلًا بيتعامل معايا بنفس الأسلوب في حاجات كتيرة أوي. لأن هو مقتنع هو مقتنع إن التعليم مش هييجي غير بكده. اللي هو يعني أنا مش هاتعلم الحاجة إلا بنفس الشكل ده. اللي هو أنا عايز عايز عايز أعلّم فلان اللي هو أنا مثلًا حاجة معيّنة، يبقى لازم ده الطريقة المناسبة، هو بالنسبة له شايفها كده. كلّ واحد بيبقى ليه طريقته، بس فاهمة؟ هو
إمم. هو أكيد. إمم. حلو. أيوَه. أ أنت أنت كنت شايفها كده فعلًا برضه، والّا كنت حاسس إن هي "لأ، أنت بترميني، وعلى فكرة أنت ما بتحبنيش، أنت كده مش عايز" <tsk> <chuckles> تروح تقول لمامتك بقى اللي هو: <chuckles> "أنت شُفتِ أخوكِ بيعمل معايا إيه؟"
آه، فهمتها. <chuckles> أنا فهمتها فعلًا، بس فهمتها متأخر الصراحة، يعني أنا كنت الأول فعلًا كنت شايف الموضوع غريب، اللي هو أنت هتعمل كذا، كذا بس عايز أقول لِك وقتها يعني بصراحة يعني كان في حتّة كده مميزة شوية، إن ربنا كان بيوقّف لي برضه زَي ما بيقولوا ولاد الحلال يعني، كان في ناس برضه بتساعدني.
<laughs> إمم. إمم. آه، أيوه، ده دُعا الوالدين ده. <laughs>
آه، بصراحة آه، يعني ما أكدبش عليكِ فعلًا دي حقيقة. فيعني لأ، لأ، برضه مشيِت معايا، مشيِت كده، والموضوع كان لذيذ كده، ويعني توتر بس كنت باكسره بقى خلاص، أنا يعني مش صغيّر، أنا لازم إن أنا أكسر التوتر، أمّال أنا هاعمل إيه بقى قدّام لمّا أجي مثلًا أمسك قضية كبيرة، لمّا أجي مثلًا قدّام لمّا يكون عَندي بيت، أفتح بيت مثلًا، وأعمل أسرة، هاعمل إيه؟ لازم طبعًا إن أنا أكسر الحتّة دي، فيعني الصراحة أشكر والدي بصراحة إن هو وقَف جنبي في البداية خالص، يعني بأمانة.
إمم. إمم. أيوه، صح. إمم. صحيح. أيوه. إمم. طَب خلّيني أسألك سؤال أخير. ما فيش مَرّة لجأت ل لباباك، و وحسيت إن هو ما مش قادر يساعدك، أو مش قادر حتّى يطمنك؟ آمم، ي ح ح يعني مَر عليك حاجة زَي كده؟

آه، طبعًا، يعني الشُغل الجديد أنا طبعًا ص طبعًا بُصّي أنا سِبت بقى المجال بتاعي وتمام، آمم، يعني اللي حصل إن أنا قُلت له إن أنا سِبت ال سِبت المجال وبتاع وكده وإن أنا حاسس إنّها متضايق إن أنا إيه، <tsk> سِبت مجالي إن أنا أصلًا الكلّية اللي تعبت فيها مش شغّال بدراستي أو مش شغّال بمجالي عمومًا، فبرضه نزِلت في المجال بتاعي بقى ب واجهتني بقى صعوبات وحسّيت بتوتّر في البداية بصراحة يعني ما أكدبش عليكِ بالذات بقى إيه، عارفة اللي هو أنا في مجالي إيه المُحاماة ففكرة بقى إن الواحد يوقف قدّام القاضي برضه يعني دي حتّة توتّر جامد بأمانة يعني ما أكدبش عليكِ حتّة توتّر جامد.
إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. أيوه. إمم، أيوه. طَب هو ساعدك في الموضوع ده؟
آآ، والله بُصّي يعني هو كان كان سَنَد آه، كان ساعدني في الحتّة دي وخالي برضه نَفْس الكلام، يعني خالي برضه ساعدني في الحتّة دي.
ه هم هم بيشتغلوا في نَفْس المجال والّا ب هي مُجرّد م
هو خالي ال آه، خالي اللي شغّال في نَفْس المجال وأنا شغّال معاه في نَفْس المكتب، أنا عايزة أقول لِك خالي شاعيد ساعدني بشكل غير مباشر، يعني إزاي بقى، إن هو يعني زي ما تقولي حطّني قدّام الأمر الواقع، اللي هو ما هو ما قالش لي أنت بتعمل إيه، ما قالش لي أنت تروح المحكمة ف قال لي هتروح المحكمة الفُلانية، طَب هتعمل إيه هاجيبها من الدور كام، هاعمل كذا، ما قالش لي أي تفاصيل..
تمام. إزاي؟ إمم. إمم. إمم. أ سابك بقى أنت ت تعايش <chuckles> ه دي ده ده التعلّم بالصدمة صح. <laughs> أي <chuckles>
آه، بالضبط، اللي هو خُد يا باشا القضية دي بالضبط، بالضبط، كده ده هو هو فعلًا عمل معايا كده بالضبط آآ، "خُد يا باشا القضية دي روح أحضر." "طَب أحضرها إزاي؟" "ما ليش دعوة شوف أنت، أسأل بقى أنت في حالك."
آه. آه. عملت أنت بقى أول يوم في في موقِف زي ده، أكيد كنت متوتّر جدًا، أكيد كنت برضه حاسس إنّك أ ح أع اتصرّفت إزاي وعملت إيه ح حسّيت إنّك عايز تكلّم باباك مثلًا تقولوا اتصرّف إزاي دلوقتي <chuckles> والّا اتصرّفت مع نَفْسك كده؟
جدًا. جدًا، جدًا. <chuckles> أنا فعلًا فعلًا يمكن آه، يمكن كلمته بس مش اللي هو إيه ما بينتش له إن أنا متوتّر بصراحة أنا كلمته بس اللي هو إيه، يعني كان هو بيكلّمني كده عايز يعرف أنا عملت إيه، آآ، فاهماني، إن أول يوم وبتاع وكده ويسألني أنت عملت إيه وبتاع وكده قُلت له "لأ، ده م الدنيا ماشية تمام." وأنا حرفيًا كنت عاكِك الدنيا يعني <laughs> والله بجد.
إمم. إمم. تمام. أول يوم آه. <laughs> طَب وهحد أي ح حكيت له بعدين مثلًا، والّا خلاص أنت ما دام اتصرّفت فخلاص الدنيا مشيت؟
<tsk> ثما بُصّي م يعني ما رضيتش الصراحة إن أنا أحكي له عشان إيه، مش كل حاجة بقى خلاص أنا كِبرت، يعني أنا حسبتها إن أنا كبرت، فالمفروض إن أنا أتصرّف إيه، من نَفْسي يمكن يمكن ما قُلتش له الحتّة دي لحد الوقتي فاهماني؟ يعني بيّنتلوش خلاص أنا ب بقيت باتعامل
آه، أيوه. إمم. صحيح. آه. آه، طَب كويس إنّك اتصرّفت، يعني حاجة تُحسَب لك، إنّك تعرف في أول يوم وحاجة ما تعرفش عنها ولا خبرة قبل كده، فتمام آآ، كويس جدًا. <chuckles>
بالضبط.